De transformer l'illégalité en légal. Ils veulent se hisser dans la société, heu, heu, heu, devenir, heu, devenir un grand groupe. Donc ça, ça vient au au au fur et à mesure, heu. Il y en a même 1 qui fait de la politique, heu, heu et qui a un siège hem à l'assemblée, heu, anglaise. Hem et en parallèle, il y a toujours ces histoires avec des antagonistes, heu. Alors ils poss il y a les antagonistes peuvent être politiques, hein. Hem, il y a tous les sujets de l'époque qui sont traités, donc c'est-à-dire qui, heu à un moment donné, ben on va on va avoir l'IRA, forcément. Heu, on va avoir aussi, heu, plus on avance dans le temps dans les années 30, heu, ben, le la montée du fascisme avec, heu, le représentant, heu, en Angleterre, hein, qui était un qui était un mini Hitler hein. Hem, donc il y a des antagonistes comme ça et puis il va y avoir les antagonistes, heu, d mafiosi. D'abord locaux puis, heu, et puis, heu, qui montent, heu, donc o va y avoir, hem, des luttes, heu. C'est très c'est très, très noir. Ouais. Il y a il y a un peu de fête, il y un peu d'événements positifs mais globalement c'est c'est c'est noir, hein. C'est c'est très dur, mais tout est bien, mmh, tout est bien orchestré. Heu, les antagonistes, heu on dit souvent que pour faire un bon héros, faut faut de bons att antagonistes. Hem, franchement, heu, sur chaque saison, l'antagoniste est différent. Les problématiques sont différents, mais à chaque fois, heu, c'est vraiment qualitatif.
Ouais. Ah d'accord. Mmh mh. Ouais d'accord. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Donc c'est assez noir, comme série? Ouais. D'accord. Oui. Oui. D'accord. Mais alors qu'est-ce qui fait que, heu, que cette série elle t'a vraiment marqué? C'est, heu, c'est le thème? Heu, la façon dont c'est traité? Les acteurs? C'est c'est quel, heu
C'est honnêtement, c'est un tout. Alors déjà, il faut bien savoir que la série alors j'avais découvert la saison 1. Ensuite, heu, j'ai essayé de convaincre ma femme de regarder.
Ouais. Mmh mh. D'accord. <laughs>
Hem, la 1re fois ce fut un échec. Heu, la 2e fois elle a é elle a essayé échec, 2e fois échec.
Ah, elle ça lui a pas plu, elle a essayé quand même? Ah. Mais tu as toi, tu persistais?
À la 3e à la 3e voilà elle a persisté et là elle est tombée dedans.
Ah d'accord, donc elle a fini quand même par, heu, par accrocher.
Ah c'est, heu Alors, pour dire à quel point on a accroché, lors de notre mariage, heu, le le thème de la tenue, heu, c'était Peaky Blinders, années 20, années folles, heu, donc, heu, on était vraiment, hein.
Ah ouais! D'accord. Mais alors c'est étonnant ça. Comment s comment comment se fait-il que, heu, qu'au départ c'était vraiment pas son truc, ça lu ça lui plaisait pas du tout à à ton épouse et que finalement, heu, e bah, elle a g elle a tellement accroché?
Mmh mh.